もう、ちょっと、だいぶ前からになってしまうんですけど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
夜、ベッドに入っても全然寝付けないんですよね。
あら、うーん、そうなんですか。へえ、。 はい。
うんうん。 ええ。で、寝れたとしてもにさんじかんで、まあ、目が覚めてしまって
あ、はい。うーん、ん。
え、うん、それをなんかずっと繰り返していくような感じなんですよね。
はあ、そうなんですね。うんうん、寝つけない。いえええ。
ええ。だから翌日翌日やっぱりちょっときつくてですね、これなんか、こう、改善できる方法がないかなと思ってるんですよ。
ああ。ひうん、うううん。 そうです、なんとかしたいですよね。こう、毎日のことであれば、と、だいぶ前からというお話でしたが、それはかんてきにはどれぐらいになるんですか？
はい。 はい。 もうもう、何十年って感じですね。
あ、これはかなり長期っていうか、もうずっとって感じなんですね、ああああ、うそれは、でも、なんとかしたいですよね。うーん、ん、ううん。
長期ですね。長期です。はい。 はい。ぐっすり寝たって感覚は子供の時
ええええ。
ぐらいじゃないですかね。それ以降はなんかもう、ずっとそんな感じですよね。
ああ。 あ、ほとんどそれじゃこのぐすぐすこの例えば、しばらくの間っていうのは、あの本当によく寝れて昼間スッキリってのがあんま、ほとんど無いって感じなんですか？
はい。 はい。す起きてスッキリしてたっていう状態あうは、ほぼ全く無いですね。
うんうんうん。 ああ、そうなんですね。うーん。ちょっと辛いですよね。うーん、うん。そう、これをそうですね、どういう風にってのは、結構あの、こう寝つきが悪いとか眠りが浅いという方は結構多いようですけれども、あのただその人それぞれですからね。こう、な何が原因かとかっていうのはですね。ま、そこを、うーん。なんかこう、寝る前の特徴とかってありますか？
ええ。 はい。 はい。 はい。 ええ。 あのですね、僕がく、思ってるのは、アルコールが原因じゃないかのかなって思ってるんですよね。
はい。 え。 ああ、なるほど。アルコールですね。あ、お酒好きなんですか？
はい。はい。 ああ、大好きです。
ああ、それでは、ちなみに毎日ですか？
ほぼ毎日になりなってたえんですけど、最近はちょっと、健康上の問題で減らしてますね。
ええええ。 はい。ああ、週に何日ぐらいになりますか？
今だと、なるべく週に、週末だけ2、3回に抑えてはいます。
あ、そうですか。 ああ、はい。それじゃ、こう、の飲んだ日と飲んでない日の違い、やっぱりありますか？
はい。 あの、やはりですね、あの認めたくないんですけど、差はありますね。飲んでない日の方が寝つきは、寝つきはともかくとして起きない。
うん。 あ。あ、ま、一応度合い、うん度合い ああ、は、あの、じゃ、度合いの差というのは、あるけれどもっていう感じで、うん、だからといって、飲んでないからといって、ぐっすりとはいかないんですね？
はい。 はい。 そうですね、はい。
ああ、うん、そうするとなんか、別にも、こうなんか、ま、原因というか、理由がありそうですよね。うーん、うん。
はい。そうですね。複合ですよね。単純な話じゃ、多分ないんですね、生活習慣というか。
ええ。 うーん、そうですね。あとは、考えられるのは、あとは、あのコーヒーとかカフェインとかいかがですかね？
はい。 ああ、カフェインは昔からそれは、あまり僕には効かないようで、あの、飲んでもすぐ寝れたんですよね。飲んでも寝れちゃうんですよ。
うん。 ええええええ。 ああ、そうだんですね。はい。うーん。うーん。
ええええ。ただ、もうね、若い頃とは違うから、体質が変わっちゃっていて、実は効いてるのかもしれませんね、カフェインが。
ええ。 はい。 うーん。ていうのは結構、こう夜にコーヒーを飲んだりとかっていうことはあるんですか？
最近はないですけど、夕方はありますね。
ああ。でも夕方、例えば寝る前、十分前であればね、そんなに影響はしないような気もしますよね。
そうですね。
うーん。いちなみに、あの、睡眠時間っていうのは何時間ぐらいなんですか？
今ですね、うん、うん、うん、バラバラになっていて、多分ベッドの中に9時間ぐらい入ってると
はい。 はい。
トータルで5時間から6時間ぐらいだと思いますね、寝てるのは。
あ、でも横になってる時間は比較的長いんですね。
あの、そうしないと、睡眠時間がほんとに確保できないんすよね。寝れなくて。
ああ、でも結構、9時間とかこう、ベッドに横になって、でもやはり、寝れてる時間っていうのは、5時間ぐらいですか？
そんなもんですね。だからうん、多分そう考えると、恐らく、うもう、ね、途中で飽きちゃって、ツマホとか見てますから。
ああ、うん、もうはい。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
そうですね。すうん、最終的には、うん、そうですね。スマホとかを見ちゃってる時間もありますから。寝れないとどうしても暇ですからね。
うーん、うん。 うーん。 あ、はい。ただ、その、もしかしたら、そのスマホも影響してる可能性はありますよね？
あい、影響してると思います。はい。
うんうんうん。ただ、目が冴えてしまうというのと、あと、よく言われるのが、あの、ブルーライトっていうんですか。
はい。 ブルーライトですね、はい。
はい、あの、が、なんか、どうしてもこう、覚醒する原因になるとか聞いたことがあるんですが。
そうですね。
うーん。なかなかそれはでも、やっぱり習慣としては、あの、やめることは難しいですか？
いや、あの、結局、悪循環なんですよ。ベッドに入って寝れないじゃないすか。そしたらもうもうこれ眠くなるまで起きてるしかないなと思って、ついついスマホいじっちゃうんですよね。
はあ、はい。 うーん。はい。 ああああああああ。そうなんですね。うーんうーん、そこら辺はそうですね、なかなかこう、急にこう、変えるっていうのも難しいですよね。うーん。
ええ。 いや、多分、今のお話聞いてる限りでは、多分これも原因だと思うから、変えた方がいいんでしょうね。
うーん。ただ変えるのにこう、代わりのなんかがあればいいんですけどね。こう、例えばゆっくりこう音楽、こう眠くなりそうな音楽を聴くとか。はい。
いや。<laughs> ああ、確かに確かに。
ええええええええ。うーん。
それは試したことないすね。
あの、何て言うんでしょうね、こう、リラックスミュージックっていうのか、BGM とか、が、あったりするので、ま、それを例えばこうスマホを使って流すみたいなことも可能かな、なんとかって。
はい。 ええ。 はい。 可能ですね。音楽は、確かに、いわゆるチルっていうやつは、音楽は試したことなかったんで。
ん、ええええ。 はい。 ふーん。
うん。それはちょっと一回試してみますよ。
ああ、そうですね。うーん。あと、あのお部屋の明るさとかいかがですか？
あ。 部屋はですね、完全にもう真っ暗にしてます。
はい。 あ、でも、それは理想的ですね。
あ。 ええ、明かりがあるともう寝れないんで。
うん、あ、うん。ええええええ。
うん、だから結局もう真っ暗になるように、そこは気を付けてるんですよね。
ふーん。あともう一つ、こう考えられると言いますか、こう、原因になりうるのは、こう、メンメンタルの問題とか、あの、心配事があったりとか、こう、あれですよね、こう、仕事のことをつい考えてしまうとか、なんかそういったことはないですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、それは大丈夫ですね。あ、健康面で、どちょっと不安があるには、あありますけど、あまり、しなんて言ったらいいんでしょう、真剣には捉えてませんから。
うんうん、あ、はい。 うーん、そうですか。ま、それだとあの、あれですね、精神的なこう、なんていうの、ストレスとかが寝る時に強いってことはなさそうですね。
あ、はい。 ええ、そこはおそらく大丈夫だと思うんですよね。
うん。 うーん、なかなか、こうはい。
ただ年を取ってから、どんどんどんどん寝れない時間が増えてきてましたから、やっぱ年齢に なのかなっていう気がしないでもないんですよね。
ああ、だんだんうん、うーん、あ 状況はあれですね、こう、あの、以前よりもやや良くない方向に動いてるって感じなんですね？
う、そうなんですね。
ああ、あ、そうするとちょっと気になって、心配になってもきますよね。
ええ、以前は、ですんで、よく言う、頻尿ってのはなかったんですけど、やっぱり年取ってくるこの頻尿も始まりますんでね。
うんうん。 あ、はい。 あ、そうですよね。こう、お年を召されるとはい。
ええ、おしっこに行きたくて目を覚ましちゃって、また、寝れなくなるっていう悪循環もありますね。
うううううん、うん、ま、これは、あの、まあ、ん、こう、確実に効くっていうわけではないですけど、寝る前にこう、水物をこう、取る量を減らすとか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
はい、あれは、あの、確かにトイレに行く回数が増えますからね、お酒は。
そうですよね。うーん、ま、ただ、うん、そういったことも、でも、あんまりあれですよね、その、極端にこう、あれですよ、寝る前に水物を飲むっていうのも普段はないわけですよね？
ええ。 そうですね。飲んでるとすれば、もうほんとお酒ぐらいですね。ただ、寝る前には水一杯飲みますけどね。
うーんうーん、まあ、そうですね。そうするとこう、あの、何て言うんでしょう、こう、先ほどの、ま、もしかしたら、こう、効果が出るかもしれないというのは、あの、スマホをできるだけ控えて代わりに、こう、リラックスできる、ビュージ BGM をかけてみるとか。なんかそういったのは、もしかしたら、あの、多少効果が出るかもしれないなんていう気がしますね。
はい。 はい。 そうですね。音楽は、あの、早急に試してみます。
ああ。まあ、あの、どの程度のですね、効果があるかっていうのは、ちょっと未知数なんですけど。ま、一度試してみられてはなんて思ったりしますね。う、うん。
あ、はい。 リラックスできないっていうのは、多分一番の問題のような気がするんですよね。あれこれ考えちゃって。そういう意味じゃ、リラックス音楽を流して、それを聞いてる間に寝れるようなったらもう最高ですから。あの、そうなってくれることを祈って試してみますよ、それ。
うーん。そうなんですね。ええ、えい、ええええ。 ああ、はい。 うーん。あともう一つ、もしかしたら効果が出るかもしれないというのが、あの、寝具の問題
はい。 ああ、寝具の問題ですね。はい。
があるかな。はい。あの、お布団の、例えば、硬さであったりですね、あとは枕の硬さや高さとかはいかがでしょうか？
はい。 はい。 枕は、低反発のいいやつを使っているんですよ。ただね、ちょっと、高さが微妙に合わないような気がするんですね。
あ、はい。 ええ。
あとは、マットは、ああ。うん。妻が買ってきたやつをそのまま使ってるんですけど、これも、ちょっと、なんか、合わないっていう感覚はありますね。間違いなく。
うーん、うん。 はい。 ああ、そうですか。ま、こればっかりはあれですよね、意外と、こう、寝具類っていうのも、あの、お値段もしますんでね。あの、ええ、その、ま、何て言うんだろう。おお、こう、あんまりお金がかかってもとは思うんですけれど。ま、もしかしたら、こう、合うものを選ぶことによって、改善されるかもしれないですよね。
ええ。 はい、そうですね。 はい。 うん、そうですね。今度、あの、寝具関係のお店に行って確認してきます。これがえこれがいいなっていうものがあったら、特に枕は、やっぱり、高さ調整ができて、自分に合ったものに変えれば、かなり改善できそうな気がしますねす。
はい。 ええ、あの はい。うん、うん。 そうですね。ま、あの、ちょっとね、なかなか絶対これでってのはなかったんですけれども、ま、いあの、1つ、2つ、こんなのを試してみていただけたらということで、はい。
はい。 はい。 あ。 あ、はい。ええ。 ええ。今日はどうもありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそどうもありがとうございました。
礼します。